あ、そうなんですか。へえ。
なんかね、あの、虫が食べる部分っていうのは、虫にとって美味しい部分であって、人間の体には望ましくないことが多いんですって。
はい、はい。 ええええええ。ああ。 あら、そうなんですね。ああ、ええ。
うん。だから自然のサイクルで、なんかこう虫が食べるところっていうのは、実は人間の体にあんまり無くてもいい所を食べてくれてるっていう話を聞いたことがあって。
はい。 はい。 へえ。 あ、そうですか、知らなかったです。はい。
そう、なんかすごく、あ、虫食いって、なんかうちも実家に畑とか作ってるので、あのそう、あの、実家に帰った時はお手伝いとかするんですけど、なんかレタスとか、キャベとか、こう虫食いのや見ると、わ、なんか虫く虫に食べられちゃったって感じで思ってたんですけど、その話を聞いて、なんか食べてくれてありがとうって思うようになりました。
うん。 ええ。あ、いいですね、はい。うん。はい。 ええええええ。はい。 はい。ありますね。 うん。はい、はい。はい。はあ、確かに、そうなんですね。ちゃんとついいサイクルできてんですね。知りませんでした、それ。
うん。 そう、なんか自然のサイクルってすごいなと思って。うん。うなんです。
へえ、素晴らしいですね。いや、ちょっとはい、もう虫さん食べてねって感じ <laughs> そうですね。
虫さん食べていたん。いや、でも自然いいですよね。自分もなんかほんとにまとまった時間が取れる時は結構キャンキャンプにはまってて。
いいですね。はい。 ええ。 あ、キャンプいいですね。ええ。はい。そうなんですか。え、あの、ソロキャンプとかってされたことあります？
そう、山の中にこう行ったりとか。あのそうなんです。 ソロキャンいいですよ、めちゃくちゃいいです。もうね、ほんとに特別な時間って感じで、もう激激おすすめです。とってもお勧め。はい。でも、女性一人だとやっぱりちょっと、こう、色々心配もあると思うので、私はキャカーキャンプをお勧め。
いいですか？ちょっと私憧れるんですけど。 あ、そうですか。劇おすすめです？あ、ほんとですか？うんうん。はい。そう、怖いですよね。はい、確かに。